Ngomong-ngomong soal ide nih ya, kalau misalkan ide itu kadang ada tiba-tiba muncul gitu, ces, pleng gitu ya, kadang-kadang juga kesulitan tuh munculnya atau yang mungkin bisa dibilang blok kreatif gitu ya. Nah, kamu tuh ada pengalaman nggak sih, eee, cara bangkit dari blok kreatif itu sendiri, gitu. Gimana tuh?
Heeh. Ya. Betul. Betul. Heeh. Iya. Oke, jadi memang kebetulan saya ini kan, eee, bekerja di bidang kreatif memang kan jadi iya, Kak, memang ya kalau brok blok kreatif seperti hujan dia, datangnya berkala gitu, Mbak, <chuckles> betul. Berkala gitu, jadi kek mana ya, memang itu penyakit kalau bisa dibilang, kalau kalau kita <chuckles> kalau kita lagi, eee, berkutat. Misa saya kan kerjanya di depan ini ya, depan komputer gitu kan, karena kreatif, nah khususnya di bidang komposisi musik gitu kan. Jadi, eee, kalau saya udah lihat komputer lama, saya mau pencet ini, pencet itu nggak nggak ngapa-ngapain, artinya kan kita seperti melihat tembok itu, Mbak, kalau kita melihat komputer kita seperti melihat tembok, itu. Sama berarti.
Wah, kebetulan nih. <chuckles> Oh. Berkala ya? Heeh. <chuckles> Iya. Mhm. Oh. Pas udah <chuckles> pas udah lama gitu ya, kan, eee, tadi dibilang, kalau misalkan terlalu lama melihat komputer gitu ya, apa pun yang dilihat itu seperti tembok, itu kenapa tuh merasa seperti itu?
Hampa. Heeh. Mhm. Karena blok kreatif, Mbak, itulah dia blok kreatif kalau kalau bagi saya, ya kan. Jadi, eee, yang di depan itu kalau misalnya orang mau apa ya, mau melukis gitu kan, itu seperti blank canvas gitu, Mbak, seperti kanvas kosong. Nah, saya walaupun udah udah saya buat itu musik di komputer, udah saya aransemen, tapi kalau blok kreatif itu datang, itu ya kayak kan kanvas kosong gitu jadinya. Eee, itu sering Mbak, eee, itu sering terjadi sama saya heeh. Memang kalau cara untuk mengatasinya, eee, tergantung dari mana sih, eee, datangnya blok kreatif itu gitu kan. Apakah pada saat sebelum saya mulai, di pertengahan, atau ketika finalisasi gitu, Mbak, itu dia.
Oh iya, itu tadi, oh. Mhm. Iya. Oh. Iya. <chuckles> Aduh. Sering terjadi ya? Hmm. Oh, jadi, eee, untuk mengatasinya itu memang ada beberapa cara gitu ya, atau dilihat dari apa, ibaratnya masalahnya ada di mana, gitu ya, itu tadi yang awal, tengah atau akhir. Nah, gimana tuh kalau boleh diceritain, misal nih yang dari awal dulu tuh, kalau ketika menemukan blok kreatif, itu gimana tuh mengatasinya?
Mhm. Betul. Iya. Iya. Mhm.